آه، طبعًا، طبعًا، هو يعني أنا يعني، آآ بيتي ب ممكن يبقى البيت يحصل فيه شوية حاجات تضايق أو حاجات ما تبقاش لطيفة، بس في حاجات بس أنا مش باكره بيتي، ده بيتي، أنا باحبه، آآ معمول معمول على مزاجي، معمول بتعب، في في أنا أنا مثلًا وزوجي اشتركنا وعملنا كل حاجة فيه، بنقعد نفتكرها، إحنا عملنا ده سوا، آآ فاكر دي؟ فاك لأ، ده باظ، ده اتصلَّح يعني، آآ <tsk> ذكريات حتى لو صغيرة، بتبقى جميلة وبتفضل في الذكرى.
وارد جدًا. اهم. فهمتِك، آه. يعني يعني غير المشاعر والذكريات وكده، البيت بالنسبة لِك آآ، بيمثل مسيرة حياتِك مع جوزك ومع أسرتِك ومع أولادِك.
آه، طبعًا، آه طبعًا، آب آآ أول أول طفل جِه آآ، في ال آآ عملت إيه، طب كان هنا بيعمل إيه، آه، ده وقَع في الحتّة دي، آآ ده ده الحتّة دي كان بينام فيها، ده الحتّة دي كان بيحبها، آه طبعًا، يعني ممكن تفضَل تفضَل حاجة مثلًا، والله ده السجادة دي ابني مرة يعني هاقول لَك موقف كده، في سجادة عندي حلوة أوي وباحبها
ياه للدرجة دي! <laughs> يا ريت. جميل.
فإبني كبر شوية، كان ل طفل، طفل يعني، هو مش كبير خالص، لسه يعني حوالي أرب خمس سنين والّا حاجة، فخلّاني آه، خلّى عندنا ضيوف ون والدنيا زحمة وقاعدين والولاد وبتاع، ودخل الأوضة لوحده، ولقيته ماسك المكوة يعني إحنا ما اكتشفناش غير إن المكوى حرقت السجادة، عال أ-أ خدت السج يعني، كان موقف آآ.
اهم. طفل لسه، آه. اهم. اوه! ياه، ياه! تقريبًا ما فيش بيت مصري ما حصلش فيه الكلام ده. <laughs>
آه، آه طبعًا، فيعني عُمْر ما ننساها، السجادة لسّه موجودة و وطبعًا ساعتها الفجعة والخضَّة، الحمد لله إن هو ما حرقش نفسه، الحمد لله، أنا ما ما بوظش رجله ولا إيده ولا كده، الحمد لله، بس لحد الآن نفضل فاكرينها و ونضحك، مش بنزعل، ياه، فاكر لمّا عملت مرة كان عندنا الموبايل بتاعي، آآ ما فيهوش حاجة يعني، سليم.
ياه! ياه! <laughs> طيب معلش، قب ق قب قب قبل ما تحكي لي الموقف التاني، هنرجع للموضوع ده بعدين، بس قبل ما تحكي لي الموقف التاني، كنت عاوز أسأل لِك سؤال برضه، لما أنتِ بقى مثلًا بتكوني بعيد عن البيت، سواء مثلًا آآ رُحتِ مصيف أو سافرتوا لأي سبب من الأسباب، أو في أي حاجة حصلت يعني خلِّتكم بُعاد عن البيت شوية
إمم. آه. آه.
إيه اللي بيخليكِ مثلًا تحسّي ال بالحنين للبيت، وإيه مثلًا حاجة أنتِ ممكن تعمليها فتفكرِك بالبيت، وتحسي بالغربة مثلًا بشكل أقل؟